Pero a ver, entonces dime, ¿cómo es que le explicas tus límites a tu familia?
Mira, creo que es Ay, es bien difícil, es un tema bien difícil, de ahora sí que que de tocar, ¿no?, es <chuckles>
Sí. Pero cuéntame, ¿por qué te cuesta?, ¿por qué es difícil?
Bien, no, mira, yo creo que para mí es muy fácil, o sea, a mí me resulta muy fácil decir, eh, dónde sí y dónde no, o sea, o hasta dónde o hasta dónde no. Em, creo que lo difícil de de ese tema es hacer que los entiendan o hacer que estén abiertos a escucharlos y aceptarlos. Es lo más difícil de de ese tema al
Okey. Ajá. Ajá, y que no se molesten, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Y que no se molesten.
Claro, o sea, justo eso que que tú estás ex tú lo estás explicando, este, o lo estás ahora sí que, vaya, delimitando o, eh, poniendo tu tu límite bien definido para, oye, pues, lo que tú estás dispuesta a aceptar, eh, tanto que te digan, como que te hagan, como que se hable, lo que tú quieras y que les moleste, o sea, pues, no, siento que, o sea, es es muy difícil justamente ese aspecto de de tratar, de llevar la fiesta en paz, que no se ofendan, que no se lo tomen personal, eh, y que se pueda seguir como que llevando, este, relación familiar de una forma sana respetando, obviamente, los puntos de vista, los deseos de de todas las partes involucradas, ¿no?
Ajá. Sí. Sí. Claro. Claro. Por supuesto. Oye, y si invertimos los papeles, cuando a ti te ponen los límites, ¿cómo reaccionas?
Eh, ¿los límites de otra persona o límites para mí? <laughs>
Ajá. No, de otra persona hacia ti, ¿tú co cómo lo tomas?
A mí yo creo
¿Te mueve un poco también, o o o lo piensas, o te descontrola un poco?
Yo creo que a veces bueno, yo creo que, depende del límite, o depende desde qué punto de vista te lo estén explicando. Exacto. Exactamente, o sea, creo que eso es lo más importante, eh, sí me ha llegado a tocar que de repente, eh, como que se quieren ahora sí que, yo le diría como que se ponen muy picudos al momento de de poner sus límites, y en primera ins en primera instancia es como de: "Okey, o sea, de que entiendo tu límite, lo respeto, pero, ¿de dónde viene?, ¿no?, o sea, mm, ¿por por qué me lo estás diciendo?, ¿por qué me lo estás explicando?", eh, porque a veces podemos poner o nos pueden poner límites, pero no significa que sea como algo realista o algo derivado de alguna situación que esté pasando en ese momento, y que tú dices de que: "Okey, pero, ¿por qué?", ¿no?, o sea, a lo mejor lo malinterpretaste.
Planteando, y de qué forma, ¿no? <laughs> Ajá, ajá. <coughs> Por ejemplo, a ver a ver, ¿podrías darme algún ejemplo?
Mira, yo recuerdo, eh, hubo uno, eh, una prima vivió conmigo, eh, pues, hace como unos 10 más o menos 10 años, y tenía mi sobrino muy chiquito, y yo mi sobrino mi sobrino es mi adoración, o sea, era mi mundo, yo lo crié esos meses que estuvo conmigo, básicamente era mi hijo, entonces, este, recuerdo que una vez, este, mi prima se acercó, me la verdad es que mi prima era un poco volátil en su en su temperamento, entonces, em, en ese momento recuerdo que después estaba teniendo ella una pelea con una tía y de repente, como que va conmigo y me dice de que, como que: "Quiero que sea la última vez, o como que ya no quiero que te metas como en la crianza de mis hijos, o que lo dejes en paz", o así, ¿no?, o sea, como que yo me alejara de mi sobrino básicamente.
Ajá. Okey. Sí. Okey. Ah, caray, pero en mala forma.
Sí, o sea, aparte que venía enojada, o sea, se la agarró contra mí y todo esto, y y yo en su momento, obviamente me enojé, me dolió, porque yo dije: "A ver, te estoy ayudando, ¿no?, o sea, de que tu límite para mí no tiene sentido, porque no estoy haciendo nada malo, no no estoy tampoco quitándote tu lugar como madre, ni tu autoridad, ni mucho menos"
Sí, claro. Claro. Apoyas su autoridad ante el niño, eh, no hacías lo contrario que ella te pedía con el niño.
No, o sea, realmente era o sea, ¿qué te puedo decir?, o sea, ¿si lo crié en sus entre comillas, mejor que ella en esos meses?, sí, ¿por qué?, porque ella no estaba en una situación para darle la atención que el niño necesitaba, pero nunca me creí su mamá ni nada de eso, entonces, eh, ya en su momento cuando ella me dijo de que: "Okey", o sea, de que tipo de que: "Puedes decirme lo que quieras, pero sé que ahorita no es el momento para hablar de de eso, o sea, no no es el momento para desarrollarlo", a los 2 3 días, este, me acerqué con ella de nuevo y le dije que: "A ver, o sea, ¿qué está pasando?, de que me dijiste esto, y esto, y esto".
Okey. Claro. Claro. O sea, dejaste que se enfriaran las cosas con el tiempo, ¿no?, diste un límite de tiempo también.
Sí. Ujú, sí, o sea, mantuve mi distancia, eh, obviamente también no estaba pegada a mi sobrino, eh, no le quería echar así de que de que más es más más leña al fuego, este, entonces ya después hablándolo con ella, este, le dije de que: "A ver de que entiendo si me dijeras ese límite, me pusieras esta condición, por así decirlo, eh, si yo hubiera estado haciendo algo malo, si yo hubiera, como te digo, quitándote autoridad, tal, tal y tal, pero no, entonces, o sea, como que, ¿de dónde viene?", ¿no?, entonces, ya creo que ella me dijo, como de que: "Sí, que discúlpame, este, que estaba enojada, eh, como que traía muchas cosas en la cabeza, solamente me quería desquitar", eh, o sea, ya como realmente su límite no tenía fundamento real
Claro. Ujú. Claro. Ujú, ujú. Sí.
que creo que en su momento también es importante justamente al momento de de explicar estos límites, o sea, al momento de que alguien te los está poniendo a ti, el preguntar, cuál es el fundamento.
Sí, o sea, que ella más bien entró en una situación con otra persona, donde ya no andaba buscando quién se la debía, sino quién se la pagaba, y explotó contigo, y a lo mejor sacó por ahí algo que en algún momento quizá no tomó a bien, pero quizá lo magnificó por el enojo que tenía en ese momento, ¿no?
Ujú. Exacto. Precisamente. Ujú. Claro, es o sea, precisamente, y fíjate que, ya después hablando, ella me dijo es bueno no más bien, en ese momento de la pelea, eh, ella me dijo: "Es que tú le pegas a mi hijo, y que no sé qué", y yo: "Claro que no", o sea, de que: "Claro que no", y ya después cuando platicamos tranquilamente, eh, yo creo que lo que pasó yo le enseñé a mi sobrino a lavarse los dientes porque estaba chiquitito, entonces, yo lo subía al lavabo y le enseñé a lavarse los dientes y como para este, ahora sí, que incentivo de que, ah, lo hiciste muy bien, era, pues, chocarlas o sea de que dame los dame 5, ¿no?
Ajá. ¡Ah, caray! Okey, okey. Ajá, dame 5
Entonces, yo creo que, lo que pudo haber sucedido, es que ella escuchó como la palmada, o sea, de de la chocada de las manos y
Y dedujo que le habías dado una nalgada.
Ajá, o sea, yo yo la verdad es que, esa es como que mi conjetura más, este, aproximada a la situación, porque mm
¿Nunca le preguntaste directo: "De dónde sacas eso"?
pues, ella solamente realmente o sea, creo que fue eso porque me dijo como: "Es que estaban en el baño", o sea, entonces, yo digo, pues, eso fue lo único que yo puedo relacionar con que ella pero dice: "No vi nada, ni nada más, solamente escuché", entonces, pues digo, entonces también si hubieras escuchado, pues, en este momento te Ajá, exacto, digo, pues, si lo hubieras escuchado, en ese momento te acercas a ver de que: "Oye, ¿qué se escuchó?, ¿qué le hiciste a mi hijo?", ¿no?, pero pero tampoco, entonces dije: "Bueno, tu fundamento tu límite no tiene fun o sea, no es válido porque no lo estás haciendo acerca de de algo real", entonces, creo que también esos
Okey, okey. Okey. Sí, pero, ¡lo aseguró! Claro. Claro, está está partiendo de una suposición.
Exacto, entonces, eh, yo creo que con No importa el tipo de límite que sea, es muy importante, el saber el trasfondo, y conocer, y explicarlo si tú estás poniendo el límite, explicarlo, o sea, de que, no sé "No quiero que", por ejemplo: "Me vuelvas a decir de tal forma, porque, me hace sentir así, y así, y así, porque, me recuerda tal, tal y tal, o porque siento que me estás haciendo sen" o sea, ¿sabes?, o sea, como explicarlo del, ahora sí que en gran detalle, y creo que eso también ayuda mucho, a que la otra persona pueda conectar y aceptar tu límite mucho más fácil, a que si solamente vienes y le dices: "No me vuelvas a decir así", ¿sabes? que, no es la como dicen, no es la no es la forma de decir, o de pedir las cosas, entonces, en el pedir está el dar.
Ah. Claro. Por supuesto. Ujú, ujú. Claro, claro, claro, o sea, el fondo es importante, pero la forma también, ¿no?
Claro, exactamente.
Oye, y y y y tú normalmente, ¿qué frases o recursos usas, para que, cuando tú pones un límite a otra persona, no suene agresivo?
Ujú. Ah, mm, mm, interesante. <laughs> Yo creo que siempre usualmen bueno, sí veo como que alguna constante cuando me ha tocado es es el decir como de
<chuckles>
Esto es, importante o esto me afecta de tal manera
Ajá. Ajá.
"y es por esto que necesito que lo respetes, porque no me gusta sentirme así, porque no me parece correcto asá". O sea, creo que depend del tipo de límite que esté poniendo, este, pero usualmente creo que es eso, como el que ellos ahora sí que ponerme yo en una situación, pues vulnerable, podría decir, o sea, el explicar el por qué estoy poniendo ese límite, eh, usualmente, pues es algo Pones límites cuando es algo negativo, ¿no? Entonces, eh, entonces el ponerte tú, le explicarte, dar explicaciones no es sencillo, pero, pues a veces es necesario, porque creo que tampoco es sencillo ni fácil que esté soportando lo mismo y lo mismo de una otra vez, ¿no? O sea, no importa no importa quién sea la persona.
Claro. Claro. Por supuesto. No. Por supuesto, pero cuando pones un Claro, cuando pones un límite, por ejemplo, eh, ¿eres reactiva? O sea, en el momento en que te sucede, ¿en ese momento estableces el límite? O lo analizas, eh, ¿primero te das cuenta si es verdad o es una percepción tuya nada más? Y en todo caso, si es verdad, ¿dejas enfriarte las emociones para poder hablar con la otra persona y establecer el límite?
Ujú. Ujú. Mira, creo que tengo
¿O reaccionas?
eh, uy, mira, es sí tengo mi temperamento fuerte, pero creo que también tengo como esta madurez emocional, por así decirlo, lógica, para ver la situación, om, yo creo que en estos últimos años he mejorado mucho ese aspecto de mí, en el que ya no re reacciono tan sencillo
Okey. Sí. Okey. No ser tan reactiva.
ujú, y eso me ha permitido ver como, ahora sí que todo el contexto, el el tono, el ritmo, la frase, el todo, todo, todo lo que tenga que ver, para saber cómo reaccionar, o sea, cómo hablar, cómo interactuar con esa persona, eh, y también saber poner los altos, ¿no? O sea, saber también, ahora sí que lo que estoy dispuesta a aceptar y lo que no, y y en ese momento, ahora sí que atacar el tema, no atacar de ne agresivo, sino de de ahora sí como que tocarlo, o sea, de de de pla de plantearlo.
Claro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, afron afrontarlo, ¿no?
Ujú, justo. Entonces, pero sí de no te voy a mentir, a a lo mejor en alguna ocasión depende cómo ande de ánimos, o, de qué día del mes sea, este, sea. Este, pues lo
<coughs> Claro. Te agarran en tus 5 minutos, y ahí te encargo, ¿no? <laughs> Que todos los tenemos.
Claro, pero pero la verdad U sí, y en los míos pueden ser 15 o 20 no nada más 5 pero este, pero sí he mejorado creo que mucho ese aspecto de mí misma. O sea, el ahora sí que tener ese momento de cabeza fría para poder analizar la situación, y saber adecuadamente qué es lo que debo de decir, y qué es lo que debo de pedir, y po para aclarar la situación. Y ahora sí que, pues, si es válido el poner un límite, pues, lo ponemos. Y y si no, si fue un malentendido, pues, también decir como que: "Ah, okey, está bien".
<chuckles> Claro. Claro. Claro. Claro. Y como que en general la experiencia te va enseñando que, eh, cuando no eres reactiva, los resultados se obtienen m más adecuados, ¿no?
Sí, justo, porque creo que tepsi por ejemplo, me ha tocado ver personas que siempre están a la defensiva. Entonces, no importa qué comentarios les hagas, o sea, ellos ya están en esta posición de ataque. Entonces, eh, creo que eso justamente lleva al que nunca puedas tener una conversación, ahora sí que asertiva, eh, o o práctica, porque todo lo que les digas ellos no lo van a aceptar. Entonces y podemos ser también no nosotros ese tipo de personas, o sea, no digo que somos perfectas, pero
Ajá. Sí. Claro. Sí, claro, como dicen: "Te montas en tu macho, y y de ahí no te mueven", ¿no?
Claro, este, entonces, creo que es importante también como que saber manejar, como saber cómo manejar esas situaciones con esas personas en específico, em, y como es a veces es mejor dejar la situación enfriarse totalmente, eh, y retomarla 1, 2, 3 días después
Sí. Claro.
y que ya los 2 estén, ahora así, como que en otro como que en otro mindset, o, en otro es aspecto am emocional más tranquilo para poder intentar llevar una conversación.
Sí. Sí, en otro momento distinto, ¿no? Oye, ¿y qué pasa cuando la familia no respeta tus límites? Por ejemplo, en fiestas, o las decisiones de pareja, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo manejas la culpa, la presión, y a veces el rechazo que te hacen cuando no coincides?
Ujú. Mira, yo creo que para mí sí lo he vivido, justamente en mi familia, y para mí la decisión más fácil es si n ya te lo he tenido que repetir varias veces, y te sigue valiendo 3 pedazos de kilo de papel, eh, pues, o sea, adiós. O sea, yo tampoco me tengo por qué estar aguantando, porque tú no sabes respetar algo que te estoy pidiendo. Entonces, para mí para mí personalmente es muy sencillo cortar de mi vida a esas personas, aunque sean familia, pero depende el Exacto, pero depende el límite a final de cuentas.
<laughs> Claro. Exactamente Sí, tomas tomas distancia. Claro, claro, siempre va a depender de eso. Oye, pues, me encantó platicar contigo como siempre, muy padre el tema. Muchas gracias.
Ujú. Ujú. Muchísimas gracias a ti, nos vemos.